आज मैं जो बात कहना चाहता हूँ, वो दरअसल मेरे मन में काफ़ी समय से चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों की उम्मीदों के बीच में कहीं फंस गया हूँ। घर, रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे काम की जगह, हर तरफ से कुछ न कुछ अपेक्षाएँ हैं ही। कोई चाहता है कि मैं ऐसे करूँ, कोई चाहता है कि मैं वैसे बन जाऊँ। और धीरे-धीरे मुझे समझ आ रहा है कि मैं ख़ुद क्या चाहता हूँ और क्या सिर्फ़ दूसरों को ख़ुश करने के लिए कर रहा हूँ, मुझे ये अंतर साफ़ दिखने लगा है। और सबसे मुश्किल बात इसमें ये है कि मैं ना नहीं कहना चाहता। लेकिन कह नहीं पाता हूँ मतलब और अ, एक तरीके से कहना भी चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता दरअसल इस तरीके से एक द्वंद है मेरे भीतर कि ना कहना भी नहीं चाहता कह और लगता भी है कि यहाँ ना करना ज़रूरी है। तो ये ना का जो एक मेरे सामने बोझा आ गया है, इस चीज़ को भी मैं सँभाल नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि मैं अ, किस तरीके से अपनी जो सीमाएँ हैं, उनको सँभाल कर रख सकता हूँ और साथ ही साथ सामाजिक जो अपेक्षाएँ हैं, उनको अपनी सीमाओं के ज़रिए एक अच्छे तरीके से मैं उनके सामने रखूँ जिससे कोई व्यवधान ना आए और मैं सामाजिक तौर पर भी अच्छे से अपने संबंध बना पाऊँ?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, मैंने आपकी पर बात काफ़ी अच्छे से समझी। और इसमें मैं पहले आपसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हो? जैसे आपने ही बताया, तो क्या वो आपकी परेशानी कितने समय से आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, आप उन सीमाओं में कहीं न कहीं उलझ गए हो? और उनसे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके जीवन पर?
जी, सबसे ज़्यादा डर तब शुरू होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, घरवालों को लगता है कि, अब इस उम्र में मुझे कुछ ऐसा होना चाहिए, इतना कमाना चाहिए, ज़िन्दगी ऐसे जीनी चाहिए। अगर मैं कुछ अलग सोचता हूँ तो वो सीधे-सीधे गलत कह देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सीधे तौर पर मुझसे साफ-साफ शब्दों में कह दें, इतना गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन जो उनके शब्द होते हैं, उनमें एक निराशा झलकती है मुझे। फिर रिश्तेदार होते हैं, हर मिलने पर वही गलत, वही तुलना, वही पूछना और वही एक सेम तरीके से उनका एक कह लीजिए कि एक तरीका हो गया है, वही हर बार 5-6 साल से लगातार वही सेम तरीके की बातें उन्हीं को सुनना, उन्हीं में, हर बार जवाब देना। और दोस्त भी आजकल अगर मैं सपी अ, मतलब समझिए कि किसी योजना से पीछे हट जाता हूँ या किसी बात पर अपनी सीमा रख दूँ, तो लगता है कि उनको लगता है कि मैं स्वार्थी बन रहा हूँ। और कहीं न कहीं वो मुझे इस चीज़ का एहसास भी दिला देते हैं। इस सब में मैं खुद से थोड़ा-सा दूर भी होता जा रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का भी एहसास अपने भीतर दिखता है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अ, आपने काफ़ी अच्छे स तरीके से बताया। इस समय एक ये और चीज़ पूछना चाहता हूँ, कि क्या ये चीज़ें जैसे आपके साथ हो रही हैं, कि ये केवल आपके फ़ैमिली वाले ही करते हैं या बाहर वाले भी करते हैं? और साथ-साथ क्या आपके पार्टनर में भी आप में ये कमियाँ या कह सकते हैं ये चीज़ों में उलझाने में और ज़्यादा उनका सहयोग हो रहा हैं यानी कि वो भी आप पे ऐसे ब्लेम कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे?
उम, पता नहीं लेकिन अजीब सा खालीपन-सा लगता है मुझे। जैसे मैं दिन भर काम करता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, पर भीतर कहीं कुछ एक तरीके से कह लीजिए कुछ है, जो थका हुआ ही है। कभी-कभी रात को सोचता हूँ कि अगर मैं सबकी सुनता रहा, तो मेरी ज़िंदगी फिर मेरी कब रही? लेकिन अगले ही पल फिर डर आ जाता है कि, अगर मैंने अपनी सीमा रखी तो लोग नाराज हो जाएँगे, दूर हो जाएँगे। जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, कि अ, ज़रूरी नहीं है कि लोगों से ही ये चीज़ें आएँ। लेकिन कहीं न कहीं अ, अपनी जो सीमा है, जो खुद एक इंसान चाहता है ना करना और ये भी नहीं चाहता है कि सामने वाले कट जाएँ, वो कहीं न कहीं अपनी जगह सही होंगे। उनकी तरफ से ऐसा होगा कि जैसा मैं अपने आप को सोच रहा हूँ जितनी आज़ादी से, जितना मैं अपने आपको समझ पा रहा हूँ, उतना वो गहराई से खुद को नहीं जानते हों और वो कहीं न कहीं अपनी सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने में ही लगे हों। लेकिन अ, चूँकि मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, तो मेरे साथ में थोड़ी-सी समस्या अलग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगले ही फिर डर लगने लगता है मुझे, कि मैंने अपनी अ, सीमा रखी तो लोग नाराज़ हो जाएँगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूर हो जाएँगे और यही डर फिर मुझे चुप करा देता है। तो कहीं न कहीं सँभावना जो है, वो एक द्वंद की होती हुई मुझे नज़र आती है।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, मैं आपकी बात को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहा हूँ। और उसमें एक ये चीज़ और आप बताइए कि क्या आपने कभी ऐसी कुछ आपने किसी से अपेक्षाएँ रखी थी अ, भूतकाल में या आप अभी भी कुछ अपेक्षाएँ रखते हो किसी से कि भई कुछ चीज़ें ऐसी हो जो मुझे हर्ट ना करें या मेरी तरफ़ से कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी ना हो जाएँ जो किसी को अ, परेशानी का सबक दे दें और हो सकता है कोई पास्ट में ऐसा ए ए रिलेशन हुआ हो या एक समय ऐसा आया हो कि आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो?
हाँ जी, जैसे मैंने कई बार कोशिश की है कि मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, मेरे व्यह मेरे व्यवहार में वो चीज़े मुझे अ, सही नहीं जँचती हैं। अगर मैं अपने आपको देखूँ मेरे चरित्र के हिसाब से, मेरी प्रकृति के हिसाब से तो कुछ चीज़ें होती हैं हम सब इंसान के अंदर जो अ, एक समय आता है जब आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो रहा है। इसको मैं और अगर अपना अ, सामने कोई अच्छा मित्र हो, अच्छा समझने वाला हो अपना कोई साथी हो तो आप उससे कहने में थोड़ा-सा अ, थोड़ा-सा असमंजस में तो आ ही जाते हैं। तो हुई हैं पहले स्थिति ऐसी और उसका जो है रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा तो कहीं न कहीं उसका दवाब भी मेरे ऊपर ये पड़ता ही है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हाल ही में जो मेरे साथ में हुआ ये थोड़ी-सी अलहदा एक घटना है। मुझे एक पारिवारिक काम में शामिल ह होना था। जबकि मैं उस समय मानसिक रूप से बहुत थका हुआ था मैं जाना ही चाहता था। लेकिन अ, मैंने फिर भी हाँ, कह दी बस इसलिए कहा कि लोग क्या सोचेंगे। आप समझ रहे हैं कि मतलब मैं इतनी अ, ज़्यादा त तौर पर अपने मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा थका हुआ था, मैं नहीं जाना चाहता था, मतलब मेरा इतना मन नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपना मन बना लिया कि नहीं जाना चाहिए नहीं तो लोग क्या सोचेंगे और रिश्तेदार क्या सोचेंगे। फिर इसका जो और सामने आएगा परिणाम होगा उसको घरवालों को ही भुगतना पड़ेगा और उनको जो है मैं समझा नहीं सकता हूँ। तो उनको समझाना मतलब अब कोशिशें जो हैं वो नाक़ाम हो गई हैं। और अब शायद तरीक़ा मेरे पास में नहीं है, होगा किसी न किसी के पास में जो मुझे अगर अ, समझ में आएगा तो मैं और कोशिश करूँगा भविष्य में उस चीज़ को अ, ला सकूँ। तो वहाँ जाकर मैं चुपचाप बैठा रहा जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मुस्कुराता रहा, पर अंदर से एकदम बिल्कुल खाली था। घर लौटकर मुझे गुस्सा भी आया खुद पर कि मैं नहीं जाना चाहता था तो फिर मैं क्यों चला गया वहाँ पे। तो अ अ, मैं इस चीज़ में बड़ा ही कह लीजिए कि अ, हेल्पलेस सा फ़ील करता हूँ। मुझे मदद की कोई संभावना नज़र नहीं आती है और कोई रास्ता दिखता नहीं है।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
जी, मैंने काफ़ी अच्छी से तरीके से आपकी बात को समझा और और कोशिश भी की है अभी इन चीज़ों को और त जानने की, कि एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, कि जैसे आपने बताया अभी कि आप ह अ, हेल्पलेस या होपलेस से कभी-कभी महसूस करते हो अपने आप को, अकेलापन पाते हो या अकेलापन महसूस भी करते हो। तो क्या आप को किसी ने सहारा भी नहीं दिया मतलब आपके साथ बैठे या 2 पल बातें भी नहीं कहीं हो कि, आप आप कैसा महसूस करते हो? क्योंकि अक्सर हो जाता है कि आपके दोस्त हों या फ़ैमिली में भी कभी-कभी ऐसे हो जाते हैं रिश्ते, जो आपसे अ, फ़ोन पर ही बात कर लें, तो कहीं न कहीं आपकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपसे ऐसे बात कर रहा हो, चाहे फेस टू फेस या आपके कॉल पर ही बातें करी हो आपने और आपका कहीं न कहीं दुःख थोड़ा बहुत कम हुआ हो?
जी, ऐसे तो म मेरे साथ में ज़िंदगी में अभी तक संभावना नहीं बनी है। ऐसे संयोग नहीं बने, कि मैंने मतलब अ, थोड़ी बहुत बातें तो आप कर लेते हैं अपने कोई मित्र के साथ में जो जिसके साथ में आपने 5-6 साल बिताएँ हैं। लेकिन कुछ हद तक आप जो आपके अंदर दबी हुई भावनाएँ होती हैं, जो आप अंदर से एकदम दिल से करना चाहते हैं, कई बार अगर संयोग बन जाए, कोई ऐसा इंसान मिल जाए, जो आपको उस तरीके से समझता है तो हो सकता है कि आप कह दें। लेकिन संयोगवश मेरे साथ में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो और शायद अब मैं आपको ये भी कह दूँ कि, मैंने फिर खुद को छोड़ भी दिया एक तरीके से मुझे लगा जैसे कि मैं अपनी ही ज़िंदगी का एक तरीके से पहरेदार बन गया हूँ। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ में, धीरे-धीरे ऐसा लगने लगता है कि मेरी जो सीमाएँ हैं वो सोच में ही हैं और जिंदगी में नहीं हैं। तो कई बार सबसे बड़ा डर ये भी है कि अगर मैं लोगों को समझाने लगूँगा जैसे कि, जो भी लोग हैं, जो अभी मेरे साथ में हैं, जो भी थोड़ा बहुत तौर पर मेरे नज़दीक हैं, तो कहीं न कहीं ये भावना है अंदर कि उन्हें भी लगेगा कि मैं बदल गया हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा या मैं स्वार्थी हो गया हूँ। और कहीं न कहीं मुझे ये भी डर लगता है कि क्या सच में मैं गलत तो नहीं हो जाऊँगा, अगर मैंने ना कह दिया तो?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अ, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी परेशानी को मुझे बताया, और हो सकता है आपने पूरा तरीके से अपने आप को खोल के मुझे बता दिया हो कि क्या आप एग्ज़ैक्ट अ, फ़ील कर रहे हो इस समय। तो जितना भी मैंने आपकी बात को समझा अच्छे से, तो कहीं न कहीं मुझे आप आप में कोई कमी नहीं लगती है। कि आप में कोई परेशानी हो कि नहीं मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छाएँ हैं या य ये नहीं। तो देखिए मैं ये समझता हूँ और एडवाइस भी मैं यही देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को कम मत आको। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा आप अपने आप को कम आक रहे हो, और कहीं न कहीं आप ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो कि यार लोग क्या सोचेंगे? देखिए मैं <clears throat> ये समझता हूँ कि आप कितना भी अच्छा कर लीजिएगा किसी के लिए, आप कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में या किसी ना किसी पॉइंट पर आप उनके लिए गलत ही होगे। तो जैसा आपने अभी कहा कि इ ये चीज़ ऐसी है कि मुझे अकेलापन लगता है, बेशक लगता होगा क्योंकि जब आप सही होते हो ना सही रास्ते पर तो लोग अक्सर आपको छोड़ जाया करते हैं, या फिर आपको गलत ठहराने में उन्हें ज़रा सी देर लगती है कि यार तुम ही गलत हो। तो दूसरी चीज़ यही है कि आप अपने आपको स सर्वोपरि रखो किसी और को नहीं। कोई और क्या सोचेगा उससे आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए अगल वो भी अगर आप ही सोचने लग जाओगे कि मेरे बारे में कोई गलत ना सोचने लग जाए या मैं सीमाएँ उन पर बांध दूँ और वो संभाल ना पाएँ। तो उनका काम भी आप कर ले रहे हो तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम आप अपने आपको दे रहे हो। तो दूसरी बात तो ये रहेगी कि आप एक्स्ट्रा छोड़ अ, कहना या किसी पर सोचना कम कर दो। तीसरी बात अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है या कह सकते हैं मैं ये चीजें नहीं कर पाऊँगा तो आपको ना कहने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा की नहीं कहना ही चाहिए क्योंकि देखिए 1 दिन में कोई चीज़ नहीं आती है ना तो कोई अच्छी आदत आपके अंदर आ पाएगी और ना ही मैं कहूँगा अ, एक बुरी आदत आप छोड़ पाओगे। बट हाँ जैसे कोशिशें करते रहोगे आप तो एक ना एक दिन आप गारंटी के साथ वो चीजें छोड़ दोगे और नई चीज़े आप एडॉप्ट करना सीख जाओगे। तीसरी बात तो ये हो गई और चौथी बात जैसे कि अक्सर हम क्या करते है ना नहीं कह पाते है लोगों को, तो ना नहीं कह पाएँगे ना हम तो गलत चीज़ों में भी हम भागीदार बन जाएँगे उनके अगर वो गलत कर रहे होंगे उनका बिहेवियर गलत होगा तो हम भी गुनहगार है जितने की वो जितना गुनाह कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ कर रहे हैं उतना ही हम भागीदार है। तो तीसरी बात तो ये होगी और चौथी बात सबका मैं निचोड़ यही निकालूँगा कि देखिए आप में कोई कमी नहीं है। आप अच्छे दिल वाले हो इसीलिए आप इतना सोच पा रहे हो लोगों के बारे में नहीं तो आजकल की दुनिया में कोई इतना सोचता ही नहीं है कि मेरी वज़ह से कोई बुरा ना लग जाए किसी को, कोई गलत ना मह महसूस करने लग जाए तो आप में अच्छाई है तभी आप ये कर पा रहे हो तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप केवल अपनी सुनो जो आपको अच्छा लगता है वो करो और आगे बढ़ो। जी, धन्यवाद।
अच्छा। सही कह रहे हैं आप। ज़रूर। सही कह रहे हैं आप। जी, जी। ठीक है। ये बात सीधे मेरे दिल में लगी है। मैं सच बताऊँ तो, शायद पहली बार मुझे लगा की अ, सीमाएँ रखना गलत नहीं है। और बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे अब थोड़ा-थोड़ा साफ लग रहा है, दिख रहा है। और बात करने से मन सच में बहुत हल्का महसूस हुआ। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी, बिल्कुल आपसे अ, जितनी भी मैंने शायद एडवाइस दी हो आपको अच्छी लगी हो। आशा मैं करूँगा कि अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद एंड शुभरात्रि।